อ๋อ ก็คือเลือก เลือกสถานการณ์หน่อยในการโพสต์ อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมคะ?
เออ ใช่ครับ แล้ว ๆ ๆ เรียกได้ว่า การที่จะโพสต์ออกมาแต่ละอย่างเนี่ย มัน มันสะท้อนได้เลยว่า ตัว ตัวเองอะ ตัวผมเนี่ยมันเป็นคนแบบไหน เออ ใช่ครับ อย่าง
เออ ค่ะ เหรอ? มัน มันสะท้อนยังไงอะ? ก็คือแบบเราทำงานอยู่ หรืออะไรยังไงเหรอคะ? หรือว่ายังไง?์
เอ่อ เป็นเหตุการณ์ ก็อาจจะเป็นช่วงที่สมมติว่าผมอะ ก็เคยมีช่วงหนึ่งที่แบบโพสต์ระบายอะครับ ระบายอารมณ์ คือ ตอนนั้นด้วยความ เราเป็นผู้ชายเนาะ เรา เรามีการดูบอล เรา เราดู ดูบอลแล้ว แล้วผล ผลในการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นใจ อย่างเงี้ยครับ แล้วช่วงนั้นเราก็ เอ่อ โพสต์ออกไปใน ในแบบ Social ประมาณว่าแบบ เออ อาจจะมีคำที่มันดูรุนแรงหรือ หรือตลก อย่างเงี้ยครับ แฝงแบบ อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันกลับกลายเป็นว่า มันมาส่งผลนะ คือคน คนรอบข้าง หรือว่าเพื่อน ๆ ใน Social เราอะ เขาอาจจะแบบมองตัวตนเราผิดก็ได้ เออ หรือมี มีคนอย่าง <tsk> แบบพอ พอเราตื่นมาอีกวันหนึ่งอะ เรา เราไปทำงาน อย่างงี้ครับ เพื่อนร่วมงานบางคนเขาเข้ามาทักว่าแบบ เออ เฮ้ย ดู เพิ่งรู้ว่าแบบเรา เรา เราดูบอลด้วย แล้วก็ดูแบบดูหนักเหมือนกันนะ ถึงขั้น แบบว่า เออ ไป ฟ ไปโพสต์เลย ใช่ ๆ ๆ
อืม โพสต์ระบายอารมณ์ ระบายอารมณ์ยังไง? อ๋อ เออ ๆ อืม ๆ เป็นยังไงคะ? ค่ะ อืม อ๋อ ก็คือแบบอินจัด อะไรประมาณนี้ ใช่ไหม? คือแบบเหมือนเพื่อนเพิ่งรู้ว่า เฮ้ย แบบไม่คิดว่าแบบจะดู อะไรอย่างเงี้ย แบบเป็นคอบอลเหมือนกัน แล้วก็ดันอินแบบยิ่งกว่าเราเสียด้วย อะไรประมาณนี้ใช่ไหม?
ถูกต้องครับ เออ มัน มันเป็นจุด จุดที่ผมคิดได้เลยว่า เออ Social มัน มันกลายมาเป็นกระจกที่มันสะท้อนตัวตนเราเลยนี่ เออ
<chuckles> เออ อือ อืม แต่เอาจริง ๆ แล้ว สมมุติถ้าเผื่อแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ถ้าเผื่อแพลบ สมมุติเราไม่ได้โพสต์อะไรลงไปแบบเนี้ย มันก็แบบไม่ได้สะท้อนตัวตนเราออกมาเปล่า? หรือว่ามัน มันมีอย่างอื่นที่แบบว่าสะท้อนตัวตนเราอีกใน Social
อืม โอ้โฮ เออ เรื่องเนี้ย <tsk> เรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับ ต้องบอกงี้นะ อย่างที่คุณบอกเลยว่า บาง บางคนน่ะ บางคนในชีวิต ตัวตนของเขาจริง ๆ อะกับตัวตนใน Social อะ เขาจะเป็นตรงกันข้ามกันเลยนะ ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบใน ใน ใน Social อะ เขามีการแบบ เอ่อ ถ้าใช้คำ เขาเรียกว่าอะไร มีการแอ็กทิฟ มีการแบบโพสต์ลงอะไร ส สถานการณ์ต่าง ๆ ของเขา เงี้ยครับ อยู่ตลอดเวลา คือมีการอัปเดตชีวิตอยู่ตลอดเวลาว่า ไปนู่นไปนี่ มีการแบบพิมพ์เป็นประโยคยาว ๆ อย่างเงี้ย แต่ในชีวิตจริง เขา เขา เขา
อืม ๆ อืม อา เป็นยังไงบ้างคะ? ค่ะ ฮะ พิมพ์เป็นประโยคยาว ๆ ด้วยเหรอ? คือยาวนี่ ในความหมายนี้ คือยาวแบบไหน?
คือเหมือน

โอ้โฮ ก่อนอื่นเลยนะครับ ต้อ ถ้าพูดถึง Social Media หรือ Social เนี่ย ผม ผมกล้าพูดนะว่า ตัวผมเนี่ยก็เหมือนกับหลายคนแหละ ก็คือใช้ ใช้ ใช้ Social อะครับ เกือบแทบจะทุก ทุกวัน หรือ หรือแบบอาจจะแทบ โอ้โฮ วัน วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมงอะ เออ ผมพูดได้เลยนะว่า ผมอะใช้เวลา เอ่อ ไปประมาณเกิน 6 ชั่วโมงอะครับต่อวัน กับการอยู่ใน Social
อืม ฮะ กับการ กับการอยู่ใน Social อ๋อ แต่ก็คือไม่ได้ใช้เล่นอย่างเดียวใช่ไหมคะ? ก็คือแบบว่าใช้ทำงานอย่างอื่นร่วมด้วย อืม
เออ ใช่ครับ ใช้ในการติดต่องาน หรือแบบพัฒนาตัวเองอะครับ ในปัจจุบันเนาะเราจะใช้สื่อ
อ้อ มีการพัฒนาตัวเองมาก บ้างเหรอคะ อุ๊ย น่าสนใจมากเลยค่ะ อืม
ใช่ครับ ก็คือ อา แต่ เอ่อ ก่อนหน้านี้เนาะ หรือในปัจจุบันเนี่ย บางครั้งอะเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่า สิ่งที่เราโพสต์ หรือสิ่งที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ย มันกำลังเล่าถึงตัวต้นของเราอยู่ เออ ตอน
อืม อ๋อ จริงเหรอ?
ใช่ครับ คือแต่เดิมเนาะ ผม ผมต้องย้อนกลับไปว่า ผมอะเริ่มเล่น Social อะเพราะอะไร ตอนนั้นก็คือเหมือน เหมือนกับแค่สมัครเฟซบุ๊ก ตัวแอปสีน้ำเงินนะครับ มาเพื่อแบบคุยเล่นกับเพื่อน เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นกระแสที่แบบ เออ บูมมาก ๆ ตอนนั้นวัตถุประสงค์ ก็คือว่า เออ มัน มันลงโพสต์ มันลงเป็นรูปได้ แล้วก็ หรือใส่แบบเป็นกล่องข้อความเอาไว้คุยกับเพื่อนก็ได้ เงี้ยครับ เวลาที่ ที่กลับจากโรงเรียน
ค่ะ อือ อือ อา อา คือเหมือนประมาณว่า เพื่อนเขาเล่นกัน อา เหมือนประมาณว่า เพื่อนเขาเล่นกัน อะไรประมาณนี้ไหมคะ แล้วก็คือเหมือนประมาณว่า พอเพื่อนเล่นปุ๊บ เราก็อยากจะแบบติดต่อกับเพื่อน เราก็เลยแบบว่าไปโหลดแอปมา อา ประมาณนี้
ใช่ ใช่ครับ อืม ถูกต้องครับ เออ หรือคาแบบ แบบเวลาเราไปเที่ยว เงี้ย เรามีการถ่ายรูป แล้วเราก็เอามา มีการเอามาโพสต์ลงอะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำ เออ แต่พอผ่านมาอีกยุคหนึ่งอะ มันก็เป็นจุด เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนไหม มัน มันเป็นตอนที่เริ่มทำงาน เงี้ยครับ พอ พอเราโตขึ้นเนาะ Social หรือการโพสต์อะไรต่าง ๆ เนี่ย เรา เราแน่นอนแหละมันมีการ เอ่อ โพสต์ที่แบบ แตกต่างกัน จาก จากที่แต่เดิมอะตอนเราเด็กเนาะ ตอนเด็กแล้วแบบเราไปเที่ยวที่ไหน เรา เราอาจจะแบบวัน ๆ บางวัน เราก็แค่อาจจะเซลฟีปุ๊บ เราก็โพสต์เลยก็มีเหมือนกัน แต่ แต่พอเรา เรามาทำงานนะครับ เรารู้สึกว่า การ การที่จะโพสต์ออกมาสักโพสต์หนึ่งมันต้องมีแบบ เออ เรา เราต้องไปในสถานที่นะ ก็คงเป็นสถานที่สำคัญจริง ๆ หรือวันนั้นน่ะเราทำกิจกรรมอะไรที่มันอาจจะพิเศษจริง ๆ อะครับผม
อืม อืม อืม ๆ ยังไงอะคะ? ค่ะ อืม อืม ค่ะ

ก็ ก็จะเป็น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อน เพื่อนใน Social ของเรานั่นแหละครับ ใช่ ที่จะมาไลก์ แต่สิ่งที่ ที่อยากจะบอก ก็คือว่าตัวตนของเราจริง ๆ อะ มันไม่ได้เป็น เป็นแบบอย่างใน Social เลยอะ เออ มันแบบว่าเรา ชีวิตจริงเราอะ เราอาจจะไม่ได้ทำสิ่ง ๆ นั้นอยู่ หรือเราทำแหละ แต่ความรู้สึกตอนที่โพสต์อะ ที่เขียนลงไปในโพสต์อะ กับความรู้สึกจริง ๆ อะ มันคนละแบบกัน เออ
อือ อืม อืม อา เป็นยังไงบ้างคะ? เหรอ มัน มันความรู้สึกคือมันยังไง? คือความจริงเราอาจจะไม่ได้แบบว่า เขาเรียกว่าไร ตอนนั้นเรา เรา เออ
ใช่ครับ แต่พอ เรา ก็อย่าง อย่าง อย่างที่บอกนะครับ โพสต์กาแฟ ที่ ที่ ที่เราถ่ายปุ๊บ แล้วเราก็เขียนยาว ๆ เกริ่นแบบว่าเนื่องในโอกาส แต่ความจริงมัน เราก็แค่ เราก็แค่ดื่ม ทานกาแฟปกติ ก็คือมันเป็นกิจวัตรของเราอยู่แล้วอะ อย่างเงี้ยครับ มันดูไม่เป็นตัวเองเลย ในตอนนั้น ใช่
ค่ะ อือฮึ เรา แต่เราทำอย่างงั้นไปเพราะอะไรอะ? คือเราอยากได้ยอดไลก์ เราอยากแบบว่ามีเพื่อนใน Social ไรเงี้ยเหรอ? ไม่ ไม่เลย
เปล่าครับ เปล่า ก็ ก็ ก็คืออยาก อยากทำให้ Social มันดูสมบูรณ์แบบอะแหละ แต่ แต่มันก็ดูสมบูรณ์มากเกินไป จน จนแบบก็ลืมบอก ก็ลืมคิดกับตัวเองว่า
คือแบบว่า แนวแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ เปิดเข้ามาแล้ว คือแบบมีแต่ อัน มีแต่ความสวยงาม อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหม? ไอ้ที่แบบคำว่าสมบูรณ์แบบ อ๋อ แบบนี้นี่เอง
เออ ถูกต้องครับ อา ๆ ๆ ๆ ใช่ จนหลัง ๆ มาเราก็เริ่มมาเปลี่ยนนะว่า เออ มัน มันต้องเป็นแบบ <tsk> พอคนอื่นมามองอะ มัน เรา เราก็อยากรู้แหละว่า คนอื่นที่มาดู Social เราอะ มัน เขาก็ อยากให้เขารู้ว่า เราอะเป็นคนยังไง ถูกไหม? แล้วเราก็ต้อง ร เราก็เลยหันมาปล่อยให้มันเป็นธรรม ธรรมชาติอะ ก็มีลง ลงแบบมุมภาพแบบ ภาพแบบตลก ๆ บ้าง เพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนตลกในระดับหนึ่ง แบบว่าแชร์ภาพแบบ ภาพหลุด ภาพแบบที่มันไม่ได้ต้องเป๊ะมากอะครับ หรือ ใช่ ก็มี
อา ภาพแบบโบ๊ะบ๊ะ ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม แบบว่าแนวแบบ แบบฮา ๆ อะไรอย่างงี้เนาะ
ถูกต้องครับ ก็แบบ เออ มีแชร์มุมที่แบบตัวเองล้มเหลวมาว่าแบบวันนี้ไปทำอะไรมา แล้วแบบ เกิดเหตุการณ์อย่างงี้มา อย่างเงี้ยครับ ก็แบบแชร์ลงไปบ้าง เออ มันรู้สึกว่าจริง ๆ มัน มันจริงใจกว่า แล้วมันก็มีพลังมากกว่าที่จะ ที่ ที่เราฝืนทำอะไรไปด้วยความแบบ อยากให้มันเพอร์เฟกต์ อยากให้มันออกมาสมบูรณ์แบบอะ มันเป็นตัวตนของตัวผมมากกว่า อย่างงี้ดีกว่าครับ
อืม อืม อืม ๆ